はあ、ええ、なるほど。ちょっとね、韓国語がどういうシステムなのか、あんまよく分かんないんで、だ、ぎ、実体的には分かんですけど、そんな感じなんですね。はあ。
私が感じるのはっていう感じですけども。ただあたしはその、ちっちゃい時に2言語から始めて、こう大人ま、2言語って別にその生活に密着してたわけではなく、ただ単にその子と遊ぶのに、その家族が韓国人の方だったらもちろん日本語全然ペラペラだったんですけども、韓国語を学んだっていう経緯があって。うん。で、大人になってから英語を学んだんですけど、私のお友達で、お母さんは日本人、お父さんはフランス人、それで英語圏に住んでる子供がいるんですね。
うん。あ、うんうんうん。 ああ、すごい、うん。 うんうん。 ああ、でも混じりますよね、うんうん、はあはあはあ。 うんうんうん。 わあ、面倒くさいっすね、なんか、うん。
そうすると、3言語をもちろん話せるんですけども、結局まだちっちゃいんですけども、誰に対してどの言語を話していいかが分からなくって、ちょっと一時期言葉が少なくなっちゃったっていうことがあったんですよ。
うん。 ああ。 ああ、確かになんか自分のは発言に対して、「うん？」てななられたらなんか、「あれ？」ってなりますもんね。なんか、しゃしだ、「間違ってる？私の喋り」みたいになっちゃいそうというか、大変そう。ええ、なんかうん、うん。うーん。
そうなんですよ。その子がちっちゃい時から知ってて、で、ちっちゃい時はしょんあよく喋ってたんですけども、ある時ちょっとずつ多分自我が芽生えてきた頃、小学校入るぐらいなのかな。なんか言葉が少ないなと思って、で、お母さんともともとお友達だったので、「どうしたの」って聞いたら、「多分自分の中でこんがらがってるんだと思う」っていうことでした。
うん。 ああ、うん。はいはいはい。 ああ、なるほど。あ、え、逆になんかどうですか、なんかちっちゃい頃ね、韓国語となんか日本語どっちもやりつつみたいな話だったすけど、そういうなんか言語的な混乱無かったですか？
あ、それがですね、やっぱり韓国語は別にこう、じ生活するのに必要とかではなく、ただ単にその子と話す時にその子のお家にいた時だけにひつよ必要っていうか私が喋ってただけだったので、普段の生活では全く使う場面もなかったし、人もいなかったので、こ、私は逆に全然混乱しなかったんですよね。
うーん。 ああ。 あ、なるほど。 あ、そうなんですね。あ、だから使う場所が限られてたから、なんか別になんか、親に向かって韓国語を話すとかもなかったんですね。
うん。 全くなかったですね。ちっちゃいながらにちゃんとそこは、使い分け使い分けてたっていうか、別にまあ、必要がなかったので、親に対して韓国語を使う必要が全くなかったので、全然使わなかったっていう感じですかね。
ああ。 さんあははは。あはは。 うーん。<laughs> ふんとっすね。ああ、でもなんか、凄いなんか、聞いててなんか、まあまあ、すげえもうもうめちゃくちゃなんか、マルチリンガル出来る環境で素晴らしいな、なんて思いましたけど。え、なんかどうなんですか、なんか、あんまりね、マルチリンガルの方々の感覚っていうのはなんか体感的には分かりづらいと思うんですけど、なんか、あの、使う上でなんか、言語がなんかこんくらがったりとか、なんかこう日本語喋ってる途中になんか、間違えてなんか、あの、がいあの英語出ちゃったりみたいなやつとかってあるんですかね、分かんないすけど。うん。
ええ、うーん。 はい。